อืม ครับผม เห็นด้วยเลยครับเนาะ ก็เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากเลยคุณพี่ มันทำให้แนวคิดของผม อ่า เริ่มอยากลองดูบ้างว่า เฮ้ย ลองดูวางแผนสัก แต่มันก็ต้องใช้ฟีลหน่อยอะครับคุณพี่ อาจจะไม่ใช่เร็ว ๆ นี้ แต่ก็ ต้อง รวบรวมฟีลก่อนน่ะ ของอย่างเงี้ยมันฟีลลิงมาเต็มอะครับคุณพี่ ถึงทำได้นะครับเนี่ย
ใช่ ๆ มันก็เป็นเวลาด้วยเนาะ คนเราเมื่ออายุมากขึ้นอะไรมันก็จะช้าลงอะ มันก็เหมือนเป็น ไซเกิล อะ เอ่อ ตอนขึ้นมันก็ขึ้นไปสุด ตอนลงมันก็ค่อย ๆ ลง ค่อย ๆ ลง ค่อย ๆ ลง มันเป็น ไลฟ์ไซเกิล อะ อา มันเป็นวงจรชีวิต
อืม อ๋อ ครับผม อืม อา โอ๊ย คุณพี่ ถ้าพูดอย่างงี้แล้วแสดงว่า ตอนวัยรุ่นนี่คุณพี่ก็ สุดเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ย?
สุดแบบว่าใช้เงินแบบซื้อถะ การเที่ยวแบบว่าไม่ได้คิดอะ หาเงินได้เยอะก็ใช้เยอะ อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่ามันก็วัยรุ่นเนาะ
<chuckles> <giggles> อ๋อ แสดงว่า คุณพี่นี่มีประสบการณ์ ช่า คุณพี่ก็เลยเข้าใจในสิ่งที่ผมกำลังเป็นอยู่เลยนะเนี่ย <chuckles> เพราะว่าคุณพี่ผ่านมาแล้ว <chuckles>
อืม <chuckles> เพราะฉะนั้น ไปให้สุดเลยค่ะ ไปให้สุด เที่ยวให้มันเต็มที่ เต็มที่ แล้วพอถึงวันแล้วแบบ "อ๋อ ฉันไปมาหมดแล้ว ฉันลองมาหมดแล้ว ล่องเรือ ล่องแก่ง ปีนเขา เดินป่า" อย่างเงี้ย มันก็ไปมาหมดแล้ว เราก็จะเริ่มแบบ เอ่อ เริ่มช้าลง ไปก็ "อ้าว ก็เหมือนเดิม ก็เคยไปแล้วนี่" นอกจากว่า มันมีความทรงจำดี ๆ เนาะ เราก็อยากจะกลับไปซ้ำ อย่างเป็นที่ที่สามีขอแต่งงาน อย่างงี้เนาะ เราก็อาจจะอยากกลับไปซ้ำใช่ไหมคะ อา
<chuckles> ครับผม <chuckles> ครับผม อ อือ อืม ครับ โอ้โฮ เออ อืม ๆ อา ครับผม อืม ครับผม อา ที่ที่มีความทรงจำดี ๆ อย่างเงี้ย เหรอครับคุณพี่?
ใช่ ๆ อย่างเงี้ย คุณต้องลอง แล้วก็การเที่ยวแบบประหยัดเนี่ยมันไปได้บ่อย
อืม ครับผม อือฮึ อา ๆ อะ อันนี้ อันนี้จริงครับ <giggles> อันนี้จริง เห็นด้วยที่สุดเลยครับ <chuckles>
อา อันนี้ อือ ใช่ หรือคุณอาจจะ แต่ก่อนคุณอาจจะแบบเที่ยวได้แบบ 3 เดือนไปครั้งหนึ่ง เพราะว่าค่าใช้จ่ายคุณสูงใช่ไหมคะ 6 เดือนไปครั้งหนึ่ง ไปต่างประเทศปีละครั้ง คุณอาจจะไปได้ทุก ทุกเดือนก็ได้นะ ถ้าไปแบบธรรมดา อา ถ้าไปแบบธรรมดา ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ อย่างเงี้ย ก็ไปได้แล้ว
อา ๆ ใช่ครับ ใช่ครับผม อา ครับผม อืม